Okay. Ja, ich meine, also, generell ist ja jetzt gegen Süßigkeiten jetzt nichts einzuwenden, sage ich mal, solange es jetzt nicht übermäßig viel ist, ne? Man kann ja auch mal so 'ne 1/2 Tafel oder 'ne ganze Tafel Schokolade auch schon mal abends essen. Ist ja auch kein Problem in der Regel. Ähm
Ja. J äh, ja. Ja.
Ist halt die Frage, ne, ob jetzt gesundheitliche Probleme bei dir bestehen, weil wie gesagt, abgesehen von dem Schlafen und so, hört sich das ja noch einigermaßen okay an. Auch wahrscheinlich, ne, wenn du dann trotzdem 'n schlechtes Gewissen hast wegen den Süßigkeiten und den, ne, schlechten Ruf und so was.
Ja. Ja. Du meinst eher, dass dass dass ich mir da viel zu viele Gedanken dadrüber mache. Dass ich da eigentlich 'n bisschen entspannter da rangehen sollte, weil ich denke jedes Mal: „Oh Gott und, äh, jetzt hast du das wieder gemacht und“ aber du hast natürlich recht, t tagsüber esse ich komplett gesund. Also
Mhm.
da ist ist, was weiß ich, morgens Joghurt oder Müsli oder irgendwas, was man sich da macht mit Obst und also, so eigentlich alles, was man so für vermeintlich gesund hält. Und, äh, auch das das Essen ist eigentlich in Ordnung. Meinst du, ich mache mir da einfach viel zu viel Stress?
Hm, ja, das macht man also, ne, man neigt ja sel selber eher dazu, ne, dann, äh, sich dann noch schlechtes Gewissen einzureden und so, ne? Die Frage ist ja halt wirklich, hast du jetzt, sage ich mal, deswegen vielleicht schon Übergewicht und so was? Oder wa sage ich mal, vielleicht auch nicht? Und, sage ich mal, wenn's jetzt nicht so weit ist, ne, dann ist halt die Frage, ob du dir unnötig halt, ähm, Stress machst, nur weil die Sachen, sage ich mal, in der Allgemeinheit, sage ich mal, eher schlechter angesehen werden. Ähm, ne, das sind ja die Fragen halt dann.
Ja. Ja. Ja.